Ừm, đúng nè, vì cơ bản á là mua nhiều như vậy và mua theo trend, đúng không? Thành ra là cứ phải mua mãi thôi. À, mà mua như vậy thì nó cũng không có phù hợp túi tiền của bạn nữa, tại vì những người bạn kia người giàu không à, người có điều kiện, còn bạn thì cũng hơi thu hẹp một, ờ, xíu về tài chính, nên là nó rất rất khó cho bạn nè. Vậy thì mình cho b à, cho cho mình hỏi là, ừm, hiện tại á nha, là bạn cảm thấy cái áp lực mà mua những cái vật phẩm trong game á của bạn là sẽ đến từ đâu, đến từ bạn bè của bạn gây cho bạn cái áp lực hay là đến từ chính cái cái việc mà bạn muốn, à, và bạn tự gây áp lực cho mình thôi? Tức là bạn muốn mua cái món đồ đó và bạn, à, à, ừ, muốn sở hữu nó và bạn tự mua thôi chứ cũng không có hẳn là nhiều khi là do bạn bè của bạn gây áp lực nữa? Thì hiện á là những cái áp lực của bạn là đến từ đâu?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. À, mình thấy là áp lực là chắc là đến từ bạn bè. Mới đầu mình nhìn vô mấy bộ đó thì mình cũng thấy có đẹp gì đâu, ờ, cũng có đáng tiền đâu. Bạn biết đó, à, tại vì có những bộ thì nó đẹp thiệt, bởi đẹp thiệt, thì mình mua thì mình sẽ cảm thấy nó đáng tiền, nhưng mà có những cái bộ thì mua để cho đủ bộ với bạn bè, giống như là Giáng sinh này, nó ra mấy bộ đồ nhìn nó quê mùa kinh khủng luôn! Thiệt sự mình nhìn mình chán luôn, đúng hông? Hổng có hợp ý, hổng có hợp gu mình. Ờ, có thể là những người khác á, số đông thấy đẹp, nhưng mà tại vì mình thích những cái bộ đồ nó thanh thoát hơn, nó nhẹ nhàng hơn thì mấy cái bộ đồ đó nhìn nó diêm dúa, thấy nó diêm dúa, nó xấu. Mà bạn bè của mình á nói là bây giờ phải chụp hình Giáng sinh, ờ, phải đặt, ờ, để để để làm hình nền chung với nhóm thì phải bận đồ gọi là "tông xẹt tông" á bạn. Mà bây giờ mình, kiểu như, mình bận đồ Tết giống như Giáng sinh mình đựng đồ Tết hoặc là mình đựng đồ mùa thu thì nó đâu có hợp đâu. Thế là mình cũng phải, gọi là, bấm bụng, thấy xấu á, mà thấy mắc nữa mà mình vẫn phải mua để mà, à, bạn bè mình nó đừng có lí nhí nó nói nữa. Nó nói có nhiêu đó tiền mà cũng hổng dám chi vô để chụp hình chơi chung với anh em. Đó, nó nói vậy đó, nên là thôi mình cũng ráng ráng, nhưng mà mình thấy, a, không trong lòng cũng hổng có được vui lắm.
Đến từ bạn bè nhiều ha. À, vậy hả? <laughs> Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Không có hợp ý ha. Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Mình hiểu nè. <laughs> Ừm, quá trời đồ luôn! Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Đúng rồi nè.

Ừm, mình nghĩ mình chưa thử nữa, tại vì, à, mấy đứa bạn mình nó cứ hối thúc mình á, thôi chốt đơn là phải chốt liền tay, mới giống như lấy vợ phải lấy liền tay, chốt đơn là phải mua liền. Mua liền thì nó mới nóng để là bận liền, chụp hình liền thì nó hay hơn, để qua hứng rồi thì nó lại, ờ, nó nó không có còn cái cảm giác vui vẻ nữa. Thì nhiều lúc thì mình cũng nghe theo, mình nghe theo cái sự hối thúc đó mà mình quên là mình phải có một cái khoảng dừng. Thì bây giờ mình cũng thấy là mình nên là có cái sự trì hoãn trong cái việc mua đồ. Bình thường trì hoãn thì hông tốt, nhưng mà trì hoãn mua đồ là tốt nha. <chuckles>
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi nè. Mình hiểu nè. Ừm. Đúng rồi đó. Chính xác nha. Ngoài ra bạn cũng nên thay đổi suy nghĩ một xíu nha, thay đổi cái tư duy tích tích cực một xíu nè, tại vì cái góc nhìn của bạn nó đang hơi tiêu cực xíu, cho nên là cố gắng thay đổi cái góc nhìn xíu nha. Tại vì thực ra á là những cái vật phẩm nó cũng, ơ, không có nói lên được cái gì trong cái tình bạn của bạn hết. Tại vì, ờ, cơ bản á là những người bạn tốt người ta sẽ không có đánh giá bạn qua những cái món đồ trong game đâu, cho nên là hãy thay đổi góc nhìn xíu để mà hiểu rõ hơn về những, ơ, a, cái người của bạn đang chơi nha. Ngoài ra á, bạn cũng có thể thay thế một, à, vài cái vật phẩm mà nó rẻ hơn hoặc là miễn phí á, để mà có thể trang bị cho cái nhân vật của mình. Mình nghĩ cái việc mà thay thế cái những cái vật phẩm như vậy nó cũng, a, tiết kiệm cho bạn, à, chi phí rất là nhiều nè, và nhiều khi á, chưa chắc là vật phẩm miễn phí nó đã xấu đâu nha. Nhiều khi bạn, à, biết cách làm nè, biết cách mix đồ, phối đồ lại với nhau nè, thì mình nghĩ nó còn đẹp hơn là bạn mua vật phẩm nữa đó nha.
Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng thấy vậy á. Ờ, những cái người bạn mà thực sự mà, ừm, thích mình, muốn chơi với chung với mình thì cũng hông có trải ờ, họ chơi với mình vì tính cách của mình chứ đâu có phải vì vật phẩm, mình có xài đồ mà miễn phí thì cũng có sao đâu, miễn đâu có ảnh hưởng gì tới tình bạn của mình. Nó nó cũng là cái điểm hay, điểm nhấn của mình ở trong cái nhóm đó, là mình được xài, được là ấn tượng hơn. À, rất là cảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho mình rất tip nhiều cái, nhiều tip rất là hay nha!
Ừm. Đúng rồi nè. <laughs> Chính xác luôn á nha. Đúng rồi nè. Chính xác đó nha. <laughs>